Ну, не обязательно, конечно, так кардинально, вот, э, прям в этом плане, но смотри, вот ты говоришь, что у вас с ними были разговоры, ты вот, э, пыталась донести, что: "Вот мне не очень комфортно, предупреждайте меня, когда вы уходите, пожалуйста", чтобы ты просто была в курсе ситуации. Это нормальное такое человеческое поведение, если человека, с которым вы вместе пришли в одной компании, просто предупредить, что там они уходят, особенно, если они знают, что ты там, знаешь, у тебя у самой не появились дела, то есть ты всё еще как бы с ними пришла, а не нашла себе другую компанию. То есть это, не знаю, такой вот негласный социальный протокол- предупредить человека, что у тебя другие дела, что ты уходишь. Не обязательно звать с собой, никто ж как бы об не этом не говорит. И вот в данной ситуации, ты знаешь, мне кажется, это просто не по-товарищески, не по-дружески, ну то есть такое поведение, как тебе кажется?
Мгм. Ну да, я тоже, конечно, так думаю. И, э, с одной стороны, я их понимаю, то есть я же не могу им запретить, но с другой стороны, остаться одной мне тогда было очень неприятно и дискомфортно, и вообще, я не люблю на таких шумных мероприятиях, когда, э, много людей, громкая музыка, и я там одна. Я, кстати, сразу практически ушла, то есть проблем не было, я такси вызвала, домой поехала, то есть всё в порядке со мной было. Но я, да, вообще как-то расстроилась, их искала опять, то есть звонила им, они трубку не брали. Да.
Мгм мгм. Мгм мгм. Ну, это понятно, да. Мгм. Да, это вполне с твоей ст точки зрения, это вполне себе объяснимая реакция. Да, конечно, это расстраивает, это абсолютно нормально в такой ситуации. Ну и опять-таки, то есть, э, никто ж не говорит о том, что, например, ты тебе стоит выставлять им претензии в плане: "Вот берите меня везде с собой и не уезжайте кататься на машине без меня", как вот в ситуации в клубе, а просто вот хотя бы на уровне, что если они куда-то идут, чтобы они вот предупредили тебя в этом плане, чтобы ты хотя бы больше знал бы.
М-да, да. Так бы правильнее было, конечно, я понимаю. И я сама так всегда делаю. Ну, наверное, не все люди такие ответственные. И, возможно, они даже не понимали в тот момент, что меня оставили, и как я себя буду чувствовать дискомфортно в тот момент.
Мгм.
Ну, я их простила, кстати, в думаю, ну ладно. Но, кстати, п э, когда они после меня позвали с собой, я отказалась уже. То есть я, можно сказать, простила, но не до конца, видимо.
Ну. Мгм. Ага. Так. Мгм.